À, thì, cờ, mình hỏi thêm cái là khi mà, cái, bạn giữ cái động bí quyết là động lực như vậy, nhưng mà có, cái, bạn ừm, mình giả mình giả sử nếu mà khi cái động lực của bạn đang như vậy, nhưng mà có một cái trở ngại, ví dụ như là về, ờ, kinh tế gia đình hay là một cái, ơ, ờ, ờ, cái khác đi, nó nói nói nói bằng khách quan đi, nó làm vì bạn có cảm thấy là mình sẽ mất động lực không? Mà mà mình có thể duy trì động lực như thế nào hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, cũng có chứ, có những lúc mình mất động lực chứ. Trong cái thời gian mình đi học cấp 3 ấy, ờ, có, ừm, cái hôm mình đi học thêm
Ừm.